Ja, das soll anscheinend, ähm, dir einfach Elektrolyte gerade in Verbindung mit, ähm, Zitrone geben und dann halt wirklich diese Energie für den Tag. Aber interessant, dass du es noch nie gehört hast, lustig. Okay. O und hast du denn schon 'n 'n großen Unterschied da jetzt gespürt? Also, jetzt z z zum Beispiel du wahrscheinlich hast du diese Morgenroutine noch nicht immer gehabt, so und dann hast du angefangen, dieses Zitronenwasser, dieses warme Zitronenwasser zu trinken und hast du denn auch spürbare Veränderungen, die du da zum Beispiel gerade erwähnt hast?
Hm. Ja, witzig. Das. Ja genau. Hm. Ja, also, ich habe halt vor ich mache das jetzt wirklich schon 'n paar Jahre so, aber davor habe ich halt schon, ähm, gerne dann echt erst 'n Kaffee getrunken. Also, ich bin schon auf jeden Fall auch so 'ne Kaffeetante und, ähm genau, wenn man lernt bei Kaffee ist es ja eigentlich so, dass man da auch da ungefähr 'ne Stunde warten sollte, also, 'ne Stund dass man den erst 'ne Stunde nach'm Aufwachen trinken sollte, weil der Körper selber so Wachmacherhormone produziert und wenn man dann schon Kaffee trinkt, dann blockiert man den Körper. Also, von daher, alleine, dass ich quasi den Kaffee da hingeschoben habe, deswegen lohnt sich schon das Zitronenwasser. <chuckles> So, ne?
Ja, interessant. Mhm. <chuckles> Mhm, ja, gut. Ja, genau, gut. Mhm. Ja, super interessant. Also, siehst du auch so das warme Zitronenwasser auch so als Ersatz für diesen warmen Kaffee am Morgen? Also, damit dir das vielleicht auch gar nicht fehlt so oder vermisst du dann manchmal schon noch den Kaffee?
Mhm. Ja, ich trink den Kaffee dann einfach später. Also, ich trinke erst das Zitronenwasser und, ähm, setz mich dann damit auch gerne hin und meditiere so 10 Minütchen ungefähr. Genau, also, ich versuche schon also, ich habe mich da wirklich bewusst auch umtrainiert, äh, so möglichst gut in den Tag zu starten. Ähm, das kann dann auch sein, dass das im Laufe des Tages dann abflacht oder so, aber mir ist es dann schon wichtig irgendwie wie, ja, wirklich gut und gesund in den Tag zu starten und den Kaffee trinke ich dann später. Genau, mhm.
Ja. Ah, okay, interessant. Okay. Mhm. <chuckles> Ja, das klingt auf jeden Fall für super gesund. Okay, schön. Okay, und diese Meditation, ähm ja, das war ja eigentlich immer n auch in der Morgenroutine, wie manche mal sagen so, die manchen sagen so, gerade viele sagen, wenn man da die Augen jetzt schließt am Morgen noch mal, dann ist der Körper 'n bisschen irritiert. Du machst es auf jeden Fall mit Augen zu, richtig?
Mhm. Mhm.